Wah iya sih, karena selama ini ya Kak yang aku bayangkan gitu ya, aku, eee, kalau olahraga tuh ya harus 1 jam, 2, 3 jam gitu, kayak aku yang dulu, gitu. Karena kan, kalau dulu kan aku daftar member gym, ya Kakak tau lah ya, di gym itu rasanya kalau cuman, eee, 0,5 jam, 1 jam kayak sayang banget, jadi aku bisa sampai 2,3 jam gitu di tempat gym, nyobain semua alat dan lain-lain. Nah mungkin, kalau sekarang aku memang, eee, harus menyesuaikan lah ya Kak, karena mengingat, eee, kegiatanku itu, kegiatanku banyak, terus banyak banget lagi yang diurusin, kayaknya mungkin aku akan coba tuh olahraga kecil-kecil kayak stretching bahkan meditasi pun bisa ya Kak? aku baru tau sih kalo meditasi.
Mhm. Betul. Iya, dengan kegiatan Kakak. Iya betul. Bisa bisa Kak, meditasi, stretching, jalan di tempat, bahkan sekedar, apa, mengangkat satu kaki, nah itu kan juga bisa melatih, mmm, fisik juga kan, ke olahraga ringan. Jadi menurut aku, nggak apa-apa, kecil-kecil, tapi konsisten daripada tidak sama sekali, ya nggak sih? Oke.
Nah, oke. Wah, benar. Oh oke. Benar benar banget setuju. Itu emang seberapa sering sih Kak dilakuin dalam sehari, kayak sesempatnya ajak kah, atau mungkin ada waktu-waktu tertentu?
Sesempatnya aja, kalau bisa sih dibuat polanya gitu kan Kak, 1 jam bekerja di lap di laptop 15 menit gitu kan Kak. Nah terus, mmm, biasanya sebelum mandi bisa gitu kan, lagi misalnya skincare-an, mmm nih, mmm, untuk pergi ke kantor, nah bisa banget. Malam hari gitu kan, sebelum tidur misalnya, punya waktu lagi, nah sebe bisa yoga yoga 5 menit, nah itu bisa banget nih Kak. Menurut aku sih, pisah banget itu. Oke, nah terus saat ini Kak, berkaitan dengan Kakak yang mau pergi ke acara tadi kan, nah menurut aku nggak apa-apa Kak pergi saja, gitu kan Kak. Kadang orang ketika di acara tuh, tidak terlalu fokus nih Kak dengan, mmm, penampilan kita. Nah kan Kakak juga harus membangun relasi ya Kak, mmm, menunjukkan bahwa, mmm, Kakak tuh s pede gitu kan, Kakak mendukung suami Kakak juga dalam acara tersebut. Nah tapi tips aku yang terdekat nih, kalau misalnya perubahan tubuh Kakak belum bisa dicapai yah, eee, yang menurut Kakak ideal, bisa dipilih baju yang, mmm, membuat, eee, bayangan atau siluet tubuh Kakak tuh, mungkin tidak terlalu terlihat, mmm, gemuk. Nah itu bisa Kakak cari tuh misalnya, tips-tipsnya di TikTok, atau di internet, atau di Pinterest. Bahkan banyak banget kan Kak, ide-idenya. Nah coba deh terapin itu.
Oh, oke. Ya. Ah, oke. Oke oke, kayaknya, bakal aku coba sih. Heeh, betul. Wah, oke. Iya? Ah, iya juga. Wah. Iya sih. Wah aku ada tuh Kak 1 baju yang selalu jadi andalan aku nih, ketika aku memang, apa ya, agak sedikit, eee, naik lah berat badannya ya, dan aku tahu tuh bajunya. Tapi aku nggak kepikiran loh Kak, untung aja Kakak ingatkan lagi nih tentang baju itu. Mungkin aku, tetap ikut nih dengan suamiku dan, mungkin aku akan pakai baju itu ya, itu karena baju andalanku banget dan selalu berhasil. Benar benar. Wah, Kak aku udah lega banget nih. aku udah ketemu solusinya akhirnya, besok mungkin aku akan pergi dengan suamiku, makasih banyak ya Kak sarannya ya.
Nah, betul. Oke. Iya, betul. Biar meningkatkan kepercayaan diri ya Kak, gitu?